Eee, waktu SMA sih iya ya, yang suka tuh cuman saya, gitu. Tapi kalau dari SD sebenarnya sih udah suka juga, itu karena memang gurunya itu sangat-sangat, eee, keibuan, halus banget dan halus tapi tegas, dan penyampaiannya tuh enak banget. Terus ketika belajar kelompok sama temen-temen tuh, eee, bawaannya pengennya itu belajar matematika, terus kita guru-guruan gitu ya. Nah, saya pengen yang jadi gurunya gitu, nanti temen-temen kayak, "Ih, kamu kalau ngajar matematika, kamu mirip sama ibu ini," gitu. "Ya, soalnya saya suka tuh sama ibu itu," gitu sih, Kak, jadi ya seru kan ya belajar sama partner.
Ah. Heeh heeh. Oh. Mhm mhm. Oh. Mhm mhm. Heeh heeh. Oh. Ah. Iya iya, oh, gitu, jadi mengemulasi ya. <chuckles> Heeh heeh, wah. Mhm mhm.
Mmm, kalau Kakak gimana? Mhm, bidang favoritnya apa tuh?
Kalau saya pelajaran favorit mungkin yang kepikiran sekarang pelajaran kimia sih, Mbak. Jadi pas SMA juga kan heeh, pas kimia itu udah kimia itu adanya pas SMA aja kan ya? Saya lupa, iya, heeh, ya kimia itu adanya SMA aja.
Heeh. Heeh heeh. Kenapa tuh? <chuckles> Heeh, eh, pas SMP kayaknya ada sih 1 kali kalau saya, eee, waktu kelas 8 Mhm.
Oh iya? Oh, heeh heeh. Nah, saya tuh suka tuh karena sama sih eh gak gak sama deng, eee, gurunya gak gurunya ibu-ibu, udah, apa ya, udah sangat ibu-ibu, jadi sudah sangat berumur. Jadi kayaknya nge kayak inget nenek sendiri jadinya gitu.
Heeh. Heeh, oh, udah sepuh, Heeh. Oh, gitu. Oke.
Heeh. Lucu sih, eee, ibunya tuh, eee, sebutannya ya, sebutannya Tweety untuk, eee, ibu itu, ibu Tweety. Lucu banget soalnya. Kayak neneknya yang di kartun Tweety itu loh kalo Mbaknya tau. Lucu kan, kayak itu. Oh iya, makanya lucu deh, heeh. Terus, eee, anak-anak juga kadang suka karena ibunya juga sering, apa ya, sering ngelucu istilahnya, sering, eee, apa, canda bercanda di kelas. Heeh heeh. Enggak, apa ya, enggak kaku, gitu. Dan pelajaran kimia kan campuran ya, ada nge ada berhitung, ada hafalan, nah, itu sih yang saya suka juga. Karena kalau hafalan semua saya juga gak suka sih, saya sukanya itung-itungan, <chuckles> gitu.
Mhm. Ah, oh, oke deh. <chuckles> E lupa sih, heeh. Lupa sih. <laughs> Iya iya. Heeh heeh. Mhm. Mmm, s ngelawak gitu ya, oh, bercanda, heeh. Ok <chuckles> Oke. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Oh, gitu, berarti, mmm, ada suka di matematika juga ya sebenarnya? <chuckles>
Heeh heeh. Mhm mhm, iya suka, suka di matematika dan kalau misalnya dapet nilai yang paling bagus kayak, "Oh, aku bagus," gitu kan, <chuckles> kalau matematika. Heeh. <chuckles>
Ak Oke. Heeh. Iya, bener bener bener bener, iya. Wajar ya ya emang kalau pelajar itu gitu ya, kalau misalkan dapet nilai yang paling bagus gitu. <chuckles> Terus kayak bangga gitu ya. Iya, oke. Heeh, kalau, apa namanya, eee, dari pelajaran itu ya, Kak, ya, eee, sek sekarang itu sekarang itu bantu nggak sih Kakak dari eee, Kakak kan suka ama kimia, gitu. Nah, sekarang itu dikehidupan sehari-hari Kakak ngerasa terbantu enggak sih sama pelajaran itu?
Iya iya. Mhm mhm, bener bener. Mhm. Iya. Mhm mhm. Iya. Mhm mhm. Mhm mhm.